Allora, una domanda di curiosità. Oggi, uhm, insomma, gli influencer sono un po' come i funghi, no, a e anche non c'è bisogno neanche più della stagione, li spuntano dappertutto ma credi che appunto, gli influencer abbiano però delle responsabilità sociali?
Mh-mh. <chuckles> Allora, guarda, questa è una domanda molto interessante. Anche perché, come hai detto te, spuntano come i funghi, non c'è bisogno del della stagione piovosa ecco. Ehm, quindi essendo così tanti, ehm, anch'io a un certo punto, uhm, bazzicando per i social, mi sono chiesta, ma effettivamente qual è il ruolo di queste persone? Ehm, come
Eh, mh, domanda più che lecita, no, mh? Poi a un certo punto perché anche se entra quasi in confidenza con, ehm, personaggi che comunque visivamente li vedi quasi ogni giorno.
Esatto. Mh-mh. Esatto. Poi sai la co e il "il problema", tra 1000 virgolette, è che, ehm, molte volte, uhm, si limitano a, ehm, magari sponsorizzare prodotti di beauty piuttosto che trucchi, vestiti, ehm, a volte invece, ehm, diciamo che si addentrano in argomenti più spinosi, ehm, come la politica, la sensibilizzazione a delle malattie, ehm, e quant'altro, e lì a un certo punto effettivamente, ehm, si si mhmm, ci si chiede anche effettivamente, ehm, perché se ne stia parlando o chi ne esatto.
Sì. Mh. Se hanno le competenze soprattutto per parlare di quell'argomento,
Esatto, chi ne sta parlando effettivamente. Anche perché, ehm, molti ragazzi, molti sono ragazzi, ehm, quindi diciamo che il target, ehm, è è dai veramente 15 anni, ehm, ai 25
Brava. Quindi molto giovani e anche molto influenzabili da questo punto di vista.
Esatto, quindi, ehm, in teoria sei nella categoria degli influenzabili ancora, quindi magari hai 15-16 anni, e fai invece l'influencer, quindi quello che influenza. Ehm, quindi in base a che cosa? Perché? Ehm, diciamo che
Mh. Giusto. Eh ma, che esperienze hai maturato, a meno che tu non posti video divertenti e cose che riguardano la vita quotidiana, quando si va a parlare di cose un po' più importanti insomma, mh, c'è da c'è farsi molti interrogativi.
Esatto.

Esatto, assolutamente credo che sia questo anche un pochino il problema. Ehm, poi molte volte, oltre ai disturbi alimentari, si parla spesso di depressione, quindi di autolesionismo, dei dei temi che non so quanto, diciamo, anche se si è se si sono vissuti, ehm, ovviamente si vivono, innanzitutto un po' da, mhmm, <clicks tongue> da vittime, no non so se questa è la parola giusta, ehm, quindi non da esperti che possono in qualche modo, ehm, farti uscire diciamo da questo da questi momenti difficili.
Mh. Mh. Certo. Certo, non ci è non sei professionista in quel campo, uno psicologo, un psichiatra che può dare una spiegazione razionale a quel disturbo e comunque, ehm, guidarti verso un possibile soluzione, ma se semplicemente una persona che ha, uhm, porta alla luce un'esperienza, ma non sai neanche se quella l'esperienza è realmente successa o meno, perché comunque Eh, è difficile.
Esatto. Esatto. E oltretutto anche se fosse esatto, ma poi anche se fosse successa comunque l'esperienza non è mai universale, è uni ehm È un un'esperienza sempre personale che quindi non può essere applicata a tutti come persone che ha hanno studiato, che hanno fatto tirocini, che hanno lavorato ne in quel campo, quindi non è minimamente paragonabile la cosa, ehm, il problema è che molte volte invece gli esperti che portano dei contenuti comunque di informazione, ehm, ovviamente in qualche modo più noiosi forse, perché giustamente sono di contenuti scientifici anche alt alche alcune volte, ehm, non vengono seguiti con altrettanto interesse, nonostante dicano delle cose che che che invece sono quelle che andrebbero ascoltate ascoltate quindi
Sì, appunto, è molto soggettiva. Mh-mh. Certo, ma pensi che, mhmm, ci sia una troppa libertà sui social per parlare di tutti questi argomenti e che forse quest'aspetto dovrebbe essere, mhmm, un attimino, ehm, revisionato?